Bar 'yan. <laughs>
Naka naku. True 'yan.
Hindi kasi minsan kasi nostalgic siya, s 'di ba, sinabi ko sa'yo ayoko ng maingay? Meron kasing mga bar na ano, 'di ba, yung parang hindi naman yung sobrang ingay na nagpa-party people yung mga tao. Pero minsan m may minsan naman perong mag maganda yung playlist nila, nakaka nakakaano ka, nakaka an ano 'yun, ak ano ba yung nakaka
Oo. Chill. Mm. Ano 'yun, chillax? Okey.
sabay ka, oo, kasi pero kasi ayoko na nun, ang hirap kasi nun, eh, minsan napikit ka lang, anlaki na pala ng bill niyo, kaya hindi ka talaga makaka-goal dun. One time talaga pumupunta kami ng pero magtagal na 'to, nagpun nag-bar kami, tapos
Ay, true. Mhm.